آه، هاقول لِك يعني بُصّي، أنا كنت أصلًا ناسية ال الأغنية وناسية الذكرى، عايزة أقول لِك إن أنا في الصيف اللي فات، آآ وإحنا رايحين الساحل، آآ جِبنا آآ زي لِستة أغاني كانت بتضم الأغاني بتاعة التسعينيات والتمانينات، وبعدين وإحنا ماشيين في الطريق بالصدفة كده، جَت أغنية آآ لإيهاب توفيق
حلو أوي.
فكانت الأغنية اسمها ما لهمش في الطيّب، يعني آه، هي كانت أصلًا كلمات الأغنية ما لهمش في الطيّب يا قلبي يا طيّب، ياللي ما شافوا مِنَّك غير كل شيء طيّب.
إمم. كل شيء طيّب. أيوَه. <laughs>
آه، والله يعوَّض علينا، <laughs> فالأغنية <laughs> الأغنية دي فكّرتني آآ وأنا في ثانوي، وعارفة بقى في سن المراهقة و ولمّا تكوني إ بقى إع إعجابك بأول ولد بتشوفيه، و وأنا بقى كنت من النوع بقى إيه، باعُجَب جدًا بالولاد اللي شكلهم مسمسم وحلو، مش مهم هُم بقى أي حاجة <laughs> المهم كان بالضبط كده، اللي هُم مسمسمين دول الحلوين دول النضاف دول. <laughs> ف فكنت بقى إيه آآ، فاكرة في الوقت ده جدًا، آآ إ يعني عاطفيًا مشاعريًا كده كنت حاسة إن الولد اللي معانا في المدرسة ده هو عاجبني أنا شخصيًا، مرتاحة له كده، بس. وإذ فجأةً بقى يعني أنا طبعًا لا يعني ما كان صعب جدًا في الوقت زي ده إن فيه بنت م مؤدبة متربية ت ت تصرَّح عن مشاعرها لحد، آه.
أيوة. <laughs> إمم. <laughs> <laughs> مهم الشكل وخلاص. أيوه. إمم. إمم. تروح تتكلم مع ولد، آه، أيوَه، وتقول له أو حاجة.
بالضبط كده يعني في صمت كده خالص، لحد ما ما لاقيت مثلًا، لقيته في مَرَّة واقف مع بنت وإحنا طالعين من المدرسة، وواقف بقى بيتكلم معاها، فكان وقتها بقى إيهاب توفيق منزِّل الأغنية دي. <laughs> فحسيت بقى عارفة اللي هو إيه، أنا آآ يعني عِشت كل التجربة مع نَفْسي، حبيت مع نَفْسي وكرهت مع نَفْسي. <laughs> و لا والله ل كل ما أفتكر
ففضلتِ بقى تحبيه في صمت. إمم. <laughs> <laughs> وحسيتِ، وحسيتِ إن أنتِ اتخانتي مع نَفْسك برضو اللي هو، هو أصلًا ما يعرَفش أي حاجة. آه.
آه بالضبط كده. آآ ما اعرفكيش يا بنتي أصلًا، ف فلأ أمّا ف أمّا سمَعتها، افتكرت، قُلت ياه! ده أنا كنت وأنا صغيرة، كنت الأغنية دي كانت بتمثل الجرح الكبير العميق بالنسبة لي، ويمكن بقى أول إعجاب كان في حياتي، وأول جرح في حياتي. فلأ يعني ما لهمش في الطيّب يا قلبي يا طيّب، يعني خ أنا خسارة فيك من الآخر يعني.
بالضبط. <laughs> <laughs> آه. <laughs> طَب وبعدين بقى أنتِ إحساسِك كان إيه لمّا سمَعتِ الأغنية بَعد بقى ما كبَرتِ و ونضجتِ ومشاعرِك اتغيّرت وكل الحاجات دي؟ بقيتِ بتسمَعيها بشكل إيه، يعني حتّى لو هي فكّرِتِك بالذكرى دي، فدلوقتي لمّا بتسمَعيها بتحسي بإيه؟
فلأ.

باحِسّ بشكل فُكاهي جدًا يعني، إيه الهبل اللي أنا كنت فيه ده يعني؟ ده أنا كنت عبيطة أوي يعني فاهمة، بس في نفْس الوقت بتفكّرني بأيام حلوة، يعني عارفة أيام فيه براءة كده، يعني لمّا ب ب بافكر فيها بتعمُّق بقى، إيه البراءة دي؟ يعني إيه المشاعر البريئة خالص دي؟ اللي هي حَبِت وكِرْهِت وعاشت و و و و و وزعلت واتخانت، وكُلّ حاجة، ف ف في لحظات بسيطة يعني، م وفي نفْس الوقت بنعدِّي الأمور دي وبنعيش و والحياة بتجري بينا، و ومش بنُقف عند حاجة، أنا عايزة أقول لِك يعني اللي باشوفُه في ال في الجيل الحالي كمان، من إن هي ترتبط بشخص آآ مشاعريًا، و وهو أصلًا غير لائق بيها، يعني عايزة أقول لِك إن إحنا الاتنين كنُا إن إحنا الاتنين في تانية ثانوي، يعني آآ آآ موضوع أصلًا عيال في عيال.
<laughs> إمم. أيوه. <laughs> بالضبط. نفْس السِّن، و ولسه في المَدرسة وحاجات كتير أوي، آه، يعني هو حُبّ بريء كده طفولي.
بالضبط، حُبّ طفولي زي ما بتقولي كده بالضبط، فلأ، باحِسّ فيه فَرْق بين اللي إحنا عِشناه، وال والأجيال دلوقتي عايشينه، اللي هو بقى الCrush أنا بCrush على فٌلان، وفُلان بيCrush على فُلانة، و لأ، بقى بقى بقت أسماء ات اسمها أسماء جديدة.
إمم. آه، لأ، والموضوع كمان في ال أو في الجيل ده كمان، بقى الموضوع كمان يعني بي بيعدِّي بقى مرحلة الCrush ممكن تلاقي اتنين مُرتبطين وهُم بجد صُغيَّرين كده، و وعادي بقى، يعني أنتِ بتقولي لي إن أنتِ ما كنتيش عارفة تبقي ما ينفعش طبعًا أنتِ تصرَّحي بمشاعرِك وعيب وغلط وما يصحِّش، وكُلّ ال الحاجات اللي بتبقى بتحجِمِك دي، لكن في الجيل ده هُم تمام يعني <laughs> ما عندهمش مشاكل في الموضوع ده.
آه، آآ بالضبط يعني لأ، ده أنتِ ده تلاقي مامتها عارفة إن هي آآ بتCrush على فُلان، أو فُلان بيCrush عليها، أو هي معجبة بفُلان، وفُلان مُعجب بيها، وتلاقي لأ، الموضوع يعني لأ، إحنا بقينا عايشين انحدار في المجتمع كده تربوي شوية، إلا من رحِم ربي يعني، لأ، حقيقي في ناس لسه آآ عرفت تدِّي القِيَم والمبادئ المُحترمة اللي اترَبِّينا عليها وتأسِّسها في ولادهم، وفي جيل غصبٍ عن الأب والأم، يعني بصراحة أنا ما بالومش على الأب والأم، لإن هُم دلوقتي ما بقُوش يربوا لوحديهم.
إمم. <laughs> إمم. إمم.

لأ، يعني أنا بصراحة ما باحبّش التجمُّعات بتاعة الحفلات وخصوصًا إن هي بتبقى يعني بتَخلو شوية من النظام، باحِس إن هي الناس داخلة على بعضيها، ما باحسّش إن أنا باستمتع بالأغنية غير لمّا أكون أدّيها الأجواء الخاصة بتاعتي يعني ممكن أستمتع بالأغنية وأنا في عربيتي مشغّلة الأغاني، وأنا ماشية في مشوار مثلًا فمثلًا مشوار هياخُد معايا ساعتين، فاروح م محضّرة لِستة كده أتسلّى فيها وأنا ماشية في السِكَّة، أقلِّب الذكريات عليّا، منها بقى الذكريات الحلوة ومنها الذكريات ال ال الخيانة والغدر. ف
إمم. <laughs> أيوه. بتحتفظي يعني بإن أنتِ تكوني بتعيشي الأغنية ف في أجواء شخصية بتاعتِك، ما بتبقيش حابّة إن أنتِ تكوني بتحتكّي بناس أو بتروحي حفلات.
لأ، ما باحسِّش إن أنا باستمتع بالحفلات أو باستمتع بالأغنية في الحفلة. ممكن بقي بالvibes بتاعة الحفلات نَفْسها، إن حد بيحب الهيصة والدوشة وال فاهمة؟ والجَو ده ممكن يستمتع كحفلة حضَرها، لكن كأغنية سمعتيها واتمزِّجتِ، لأ يعني م لأ، بس ممكن أحضَر حفلة مثلًا لعمر خيرت.
اهم. أيوه. إمم. إمم. علشان برضه دي هتبقى منظَّمة وهتبقى ليكِ الكرسي بتاعِك وقاعدة و وكمان بتبقى ع حفلة في الشياكة كده بتبقي لابسة آآ حاجة <laughs> آآ هي آه، يعني كَعْب و وشياكة كده ممكن فستان خفيف أو formal، فبتبقى ليها برضه حاجة تانية يعني. إمم.
أسمَع جدًا. آه. يا سلام. ده أنتِ أبدعتِ فيها. <laughs> محافظة عليكِ، آه. حفلة محافظة على آآ رُقيِّك، بس وخصوصًا لمّا يعملها بقى في دار الأوبرا في إسكندرية مثلًا، وم أو في مكتبة الإسكندرية بيعملها ساعات، فتحسّي لأ، يعني وفي levels بقى في التذاكر يعني. و عارفة على رغم بُصّي، أنا مرّة مثلًا حجزت أقل تذكرة، هاقول لِك ام أ أول مرّة حجزت أعلى آآ تذكرة عشان كانت أول مرّة أحضَر حفلة ليه، وعارفة بقى أنتِ قاعدة في أول صف ومش عارفة إيه وكده، آآ وفي مرّة تانية كُنّا group وكان فيه حد: "لأ، أنا مش ها أنا إيه اللي هيدفّعني كام 1000 في التذكرة، لأ، أنا هادفع،" كذا. فحجزنا ف ف في أقل حاجة. الاتنين بجد ما فيش فرق كتير، يعني الاتنين ال اع المكان متنظَّم، مترتِّب آآ أنتِ شايفة ال ال المسرح، آآ شايفة ال ال ال يعني ال كل آآ كُلّهم واضحين قُدّامك، الصوت، ال الهدوء اللي متحافظ عليه في المكان، يعني لأ، هو بس المشكلة إن أنتِ بتبقي قريّبة أوي أو بعيدة أوي عن الصورة مثلًا.
آه. اهم. آه. حلو. إمم. أيوه. <laughs> إمم. ياه! إمم. الأوركسترا كُلّها. اهم. إمم. أيوه. لأ، يعني أنتِ بتقولي ل إن التجربة هي، هي طالما سامعة المزيكا وشايفة المسرح كامل وكده، فأعتقد إن هي برضه حاجة آآ تُحسَب يعني لتنظيم حفلات عمر خيرت.
ل إمم.